Alors dis-moi, est-ce que pour toi, il est acceptable de manipuler pour réussir?
Ouais. Mmh mh. Heu, non, pas du tout. <chuckles> Ce n'est pas bien, <chuckles> heu, parce que, heu, enfin mon enfin pour, heu, réussir, tu as tu as pas besoin de manipuler, tu vois? Parce que ça, c'est les gens qui se cachent derrière quelque chose et qui veulent avoir le pouvoir.
Mmh mh. Pourquoi donc? Mmh mh. Mmh mh.
Je sais pas ce que tu en penses toi?
Bah, moi moi le terme manipuler, c'est c'est un terme très négatif
Bien sûr.
et heu, il y en a qui, des fois, confondent, heu, inciter, enseigner avec manipuler. Manipuler, ça a vraiment un côté vraiment, heu, très, très négatif. En mode, heu, à ton insu, tu vois? C'est ça et donc pour moi, heu, manipuler pour réussir c'est que c'est que tu es pas capable de le faire de manière très saine en fait. Tu es tu es pas quelqu'un de sain.
Ouais. Bah prise de contrôle hein, ouais, ouais, ouais. C'est ça. Bien sûr. Mmh mmh mmh mmh. Parce que tu es
Tu tu sais pas que tu peux, heu, travailler, faire des efforts et y arriver en fait.
Mmh mh. Ouais. Parce que pour moi manipuler, c'est comme, hem, heu, donc déjà comme je disais c'est négatif, mais quelque chose de très mal, tu vois? Heu, pour arriver à tes fins.
Mmh mh. Ouais.
Tu vois? C'est comme si tu vendais, heu, ton âme au diable, tu vois?
C'est trop ça, exactement ça.
Ouais. Et après, bah tu ça ça ressort pas forcément des bonnes choses, tu vois? <chuckles> Ouais.
Mmh mh. Ah non, je suis d'accord avec toi et hem, tu as déjà vu qui sont comme ça ou pas qui manipulent?
Heu, bah, dans le travail, je pense, heu, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui manipulent, il y en a, tu sais, quand ils font i quand ils disent, heu, des choses, heu, pour l'un et contre l'autre et en fait c'est régner heu, diviser pour mieux régner, tu vois? En fait, ils manipulent un peu les gens, quoi, tu vois? Hem, ouais?
Mmh mh. C'est ça. Moi, j'ai vu un truc une fois heu, il y a longtemps, quand je travaillais dans aux États-Unis, heu, 1re, heu, vraiment boî heu, entreprise là-bas. Il y avait des il y avait toujours moyen de passer du centre d'appel à la corporate, tu vois? Pour être pour être account manager
Oui. OK. OK.
et heu, je me souviens, à cette époque-là, il y a on avait un truc qu'on voulait tous revendiquer au centre d'appel, on voulait vraiment pas être content par rapport à tout ça. Et tous, on avait, accepté de faire une lettre, de signer.
OK, ouais. Je vois.
Et je me souviens, il y a une fille, quand elle avait postulé pour le poste de manager, elle a commencé à ne plus s'im s'impliquer tu vois? Et à faire plus pote avec notre team lead, heu, plus ci et ça, tu vois? Juste pour pouvoir avoir son poste, tu vois?
Ah, OK. Ouais. Waouh!
Moi j'étais en mode
Mais en fait, des fois ça peut aller loin aussi, hein.
Mmh mh.
Ah ouais, ça peut c'est des fois ça ça ce qu'on dit, heu, ça passe sous la table, hein.
Mmh mh. <laughs>
Mmh. Voilà <laughs> et mmh.
Mais c'est c'est ça, c'est que moi, j'ai vraiment vu dans elle le côté genre, heu, faire la fausse amie, fausse copine avec le la team lead. Pour genre qu'elle allait être référente, en mode: «Oui, elle c'est bien, heu, tu peux y aller, heu, tu peux l'embaucher».
Mmh mmh mmh mh. Ouais, ah ouais. Mais il y en a qui font qui font vraiment ça hein, ils ils sont prêts à même à te rabaisser pour, heu, mieux se m pour l mieux se montrer.
Mmh mh. C'est ça. Moi, c'est hors de question.
Ouais. Mmh mmh mh.
Moi, c'est, heu, enfin tu imagines, demain, on te dit, heu, faut que tu, heu, balances quelqu'un, heu, pour pouvoir avoir ton truc, et f et arriver là-bas. Eh ça en dit long sur toi, hein, ça en dit long sur qui tu es.
Ah ouais. Ah ouais, non, je peux pas. Ça, ça rentre ça rentre, heu, pas du tout dans mes dans mes valeurs ça. Ouais.
Mmh mh. Mmh mh.
Heu, il y a tu sais quand ils se donnent la carotte pour avancer là et en fait, heu, il y a rien, ils te carottent. <laughs>
<chuckles> ça il te carotte. <chuckles> Tu te fais carotte, c'est tout.
<laughs> Beh c'est ça, ils te carottent. C'est genre: «Ouais, t'inquiète pas, quand je serai machin, heu, t'auras ça ça ça ça. Donc est-ce que tu peux m'aider à faire ce projet?» Et en fait, tu fais le projet et il y a il y a ils ont que les lauriers sur eux.
Mmh mh. Mmh mh. Horrible.
Ouais, j'ai eu ça, hein, dans l surtout dans le boulot.
Ah ouais! Moi, j'avoue
Ou, heu, peut-être même des des amis, enfin des anciens amis. Parce que ça c'est plus mes amis, les gens comme ça, hem, tu sais qui essaient de te retourner le cerveau et tout. Pour me dire que ça c'est, heu, c'est mal ou machin et en fait tu vas y tu vas y croire, si tu enfin tu leur fais confiance, tu vois? Ouais. Hein hein.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais, ça j'ai connu ça, ouais. Au début tu te dis: «Bah, heu, c'est mes c'est mes potes, il me dit ça, c'est ils me veulent du bien.»
Bien sûr, mais en fait, non.
En fait, ils veulent du bien qu'à eux, c'est tout.
Bien sûr, ouais, ouais, ouais. Moi, heu, j'ai eu une fois, heu, une fille ve j avec qui j'étais devenue amie, tu vois? Je pensais vraiment que c'était mon amie. Parce que moi tu sais quand j'ai une amitié c'est sincère, tu vois? Il y a pas de je je cache des choses, tu vois? Et en fait, heu, c'était une personne qui qui qui racontait trop les choses sur moi, tu vois? Et hem, qui me disait des fois: «Ouais mais ton mari, heu», tu sais elle me posait des questions tu vois? Sur moi, ma famille et tout et c'est là où j'ai appris, tu vois? À ne plus parler trop de ma vie, tu vois? Hem et et heu, elle fait: «Ouais, mais ton mari c'est pas normal, heu et peut être il t'aime pas, peut être qu'il a quelqu'un d'autre et tout». Tu vois?
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Oui, mmh mh. Waouh!
Mais en fait, c'est parce qu'elle voulait que je je devienne comme elle, célibataire.
Ah.
Avec des enfants, tu vois? Aussi misérable qu'elle, tu vois?
Mmh. Waouh.
Mmh. Parce qu'en fait ça ça ça a fait un truc dans mon dans ma tête quand même, tu vois? Ça m'a retourné un peu le cerveau, et ça j'ai commence à avoir pas mal de conflits avec mon mari, tu vois?
Ouais, je vois.
Donc heu, ouais. Les gens il y a une c'est c'est c'est mmh.
Mais tu vois? C'est c'est marrant parce que oui moi, j'ai déjà vu ces gens comme ça qui veulent te tirer vers leur situation, juste pour se rassurer. C'est très égoïste, c'est
Ouais. Tout à fait.
Souvent, on le ressent. C cette manipulation-là, on le sent, truc venir.
Mmh mmh. Et moi, au début, je sentais pas. Tu vois? Je me dis: «Peut-être que ouais, elle me dit la vérité, heu, oui et peut-être, je dois avoir des soupçons». Tu vois? Parce que moi avant j'avais aucun truc, tu vois? Et, heu, bon, après elle m'a sorti une fois: «Ouais, heu, ton mari, il avait sorti une photo d'une nana en maillot de bain et tout». Je sais pas quoi. Tu vois?
Waouh.
Et j'ai dit: «Ah OK». Et après, j'ai pas vérifié aussi l'info parce que je l'ai pas vue, tu vois? Mais elle a dit: «Ouais, hem, tu était là ce jour-là, il a montré et tout». Tu vois? Et tu vois? En
Mmh mh. Mmh mh. Donc, heu, en b en plus, elle veut que des conflits en plus.
Ouais, elle voulait créer en fait, vraiment, elle voulait qu'on se sépare.
Va savoir si e elle a pas des vues sur lui? Va savoir.
Tu vois? Heu, après je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas si elle avait des vues. En-tout-cas, elle est plus âgée que lui, heu en fait, elle, elle fait très jeune parce qu'au début, quand je l'ai rencontré, heu, elle fait fait passer 20 ans alors qu'elle a 45.
<laughs> Mmh mh. <laughs> Ouais.
Voilà. <laughs> Donc, là, c'est traître déjà. <chuckles>
Intéressant, mais tu vois, c'est c'est marrant parce que ce côté à pour mani pour réussir, moi je il y en il y en a, tu verras pour eux, c'est c'est normal. D'écraser les gens, heu, de mentir de un peu de rou rou de fourberie, de roublardise, tu vois? Pour y arriver, ça passe, c'est c'est c'est les moyens en fait, pour eux, c'est les moyens pour y arriver. Et moi, je demain, si je suis au sommet par ça, je me dis: «Mais, rien de bien m'arrivera en fait, hein», ce que tu ça ça ça tu tu tu sèmes des choses, quand tu écrases des gens, tu crées des du des douleurs, tu crées du mal-être, ça va pas t'apporter du bien, hein.
Mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais, ce que je vois. Mmh. Mmh mh. Mais bien sûr, bah, oui. Ouais, ouais. Mmh mh. Bah, en fait tu tu récoltes ce que tu sèmes, tu vois? Et c'est c'est pas pour rien qu'il y a ce truc, tu vois? C'est que c'est vrai, tu vois? Moi moi, je suis dans le sen je suis toujours dans le truc où, je fais un truc de bien, je sais que tu quelque chose de bien va arriver, tu vois? Mais tu sais que tu vas faire un petit truc de mal, tu sais que ça peut s'amplifier.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. C'est ça.
Ouais.
Exactement ça.
C'est fou, hein? Parce que c'est comme on me dit: «Ouais, heu, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci». Je fais: «Non, mais tu sais que, moi, heu, si je fais un truc de mal je sais que ça me retombe dessus tout de suite», tu vois? Donc je ne je ne tente pas le diable, tu vois?
Ouais, hein. C'est ça. Mais oui, faut pas jouer avec le feu, il faut faut faut croire en la méthode du: «Si je fais les choses bien, j'y arriverai aussi», tu vois? Moi, j'aime pas ceux qui font de la lèche, j'aime pas ça.
Bien sûr. Ouais. Tout à fait. <gasps> Moi non plus, moi non plus, ou ceux qui font qui font les hypocrites.
Faut pas, je supporte pas. Ah ouais, non. <clicks tongue> Ça passe pas avec moi ça.
Ouais parce qu'il y a un moment je lui ai dit, heu- parce que j'en avais marre en fait, des personnes avec qui j'étais au boulot, tu vois- et je lui dis: «Ouais, heu, j'en j'en ai marre de manger avec eux et tout, machin, et j'essaie de trouver un échappatoire» tu vois? Et elle me fait: «Bah, c'est comme ça, hein, il faut accepter».
Mmh mh. Mmh mh. Hein?
Ouais, ouais. Enfin c'est comme ça, quoi. Tu tu dois les supporter quoi, c'est c'est comme ça.
C'est somme ça, c'est la vie, faut supporter et puis c'est bon. Non. <laughs>
Ouais, j'ai dit: «Ben, non!» j'ai dit: «J'ai le droit d'aller, heu, faire autre chose» et après, donc, j'ai changé un peu ma routine du boulot et heu, je mangeais plus avec, heu, ces personnes-là et en fait, heu, j'allais manger avec un un un collègue, un pote, qui ouais, qui est mon pote, bien sûr aujourd'hui, hem et heu, ils é i i ils nous posaient des rumeurs.
Bah oui. Ouais. Mmh mh. D'accord. Ah ouais, c'est oh les gamins! C'est un peu gamin, je trouve.
Tu vois ou pas? Heu, ouais, c'est gamin: «Ouais, tu as vu, ils mangent heu, ils sont ensemble, ils mangent ensemble et tout, machin». C'est c'est juste parce que j'ai pas envie d'être avec toi, simplement en fait.
Et elle veut elle veut qu'elle fasse ça, je lui dis: «Pourquoi tu veux pas être avec elle?» En plus.
Heu, c'est ça. À chaque fois, c'est ça. C'est, heu: «Ouais, vous êtes, heu, proches». Je fais: «Proches de quoi? On se parle, heu, c'est quoi? Ça être proches?».
Mmh mh.
Tu vois? <chuckles>
Mais c'est trop ça, c'est mais tout ça, c'est des gens qui veulent jamais le bonheur, et ça c'est des gens qui pourraient t'écraser pour y arriver, hein, faut faire attention.
Mmh. Beh, c'est ça. Et enfant, on m'expliquait toujours, heu: «Non, mais l'amitié homme-femme ça existe pas». Je fais: «Bien sûr que s que si ça existe. Bien sûr que si».
Ah faut arrêter avec ça ouais.
J'ai dit: «C'est toi qui te mets des limites, heu, qu il y a pas de limites en fait».
En fait, c'est marrant parce que moi, j'ai vu des vidéos sur ça, juste pa juste par ra par rapport à ce sujet-là. En fait ce que j'ai ce que j'ai compris, c'est que
Mmh. Mmh. Oui. Mmh mh.
heu d'1 ça existe. Moi, j'ai plein de potes, heu, mecs tu vois?
Moi aussi.
Mais après, le le détail qui fait que des mecs n'y croient pas, c'est parce qu'eux, ils vont toujours se dire enfin ces mecs qui n'y croient pas, hein, ils vont toujours se dire: «Bah, si la fille elle veut avoir un rapport avec moi, je dirais oui». Tu vois? Et c'est juste dans dans leur délire purement physique, parce qu'il y a moyen
Oui. Oui. Ah ouais? Waouh.
tu vois? C'est ça en fait.
Waouh. Et ben moi je ce moi ça me viendrait pas à l'esprit du tout. <chuckles> Ouais, ouais, ouais et heu, en plus, le pire, c'est qu'il y a aussi des femmes qui le disent, que c'est pas possible. Mmh.
Ah mais pas du tout. Mmh, mais oui, parce que ça, c'est pour moi elles, pour moi pour moi, moi, ça c'est les femmes qui aident pas la cause, hein, ce genre de femme là. Ce type de femme qui qui suit toujours les, heu
Mmh. Ouais et et je pense que c'est c'est, heu, des femmes comme, heu Comme eux, tu vois? Qui qui se disent: «Ah ouais, il y a moyen», tu vois?
Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh mh. Exactement, il y a moyen.
Ouais. Ouais. Alors que que moi, ça rentre pas dans mon esprit, hein, c'est: «Ah salut, ça va?», et tout, on est potes, mais jamais je me dis: «Ah ouais, j'aimerais bien heu». Non, non, non. Jamais. Mmh.
Mmh mh. Tu vois? Tu vois? Et donc pour ces gens l pour ces gens-là, eh ben, heu, d'où c'est pas possible? Parce qu'eux, sont sont, en fait, ils sont trop en fait, charnels, en fait. Tu vois? Du coup, pour eux, c'est pas possible. Forcément, il faut qu'il y ait un tru un contact, un truc. Ils peuvent se tenir
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais.
mais s'il y a moyen, ils vont foncer. Moi, mes potes, s'il y a moyen, je ne fonce pas. C'est hors de question, il y a pas moy toute façon il y a pas moyen, tu vois? La différence, c'est que moi je pense que c'est c'est vraiment un type de gens qui pensent comme ça, parce qu'ils sont trop charnels, c'est mon point de vue. Mmh.
Ouais. Ouais, ouais. Bien sûr! Beh, oui, c'est c'est des séducteurs. <laughs> Et et i ils se ils se tiennent plus en place. Il y a il y en a des gens comme ça, mais, c'est sûr qu'eux ils ont pas d'amis, heu, de sexe opposé, s'ils arrivent pas à se contrôler.
Mmh mh, c'est ça. Mmh mh. Ouais, dans ce cas-là, s s di dites que c'est un choix et pas que c'est impossible en fait, c'est un choix, parce que vous vous n'y arrivez pas. Parce que vous avez été guidés par autre chose, mais d'autres y arrivent.
Mmh mh. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Et ça c'est leur réflexion d'eux-mêmes, tu vois? À dire: «Ouais, ça existe pas», parce que toi, justement, tu as eu ce cas-là, tu vois? Mais heu, mais com com com combien de nombre de mecs ont une meilleure amie fille?
C'est ça, c'est ça. Mmh mh. C'est ça. Mais oui, mais bien sûr.
Il y en a. Parce qu'en fait, on se complète dans le sens où on on peut écouter la personne, parce que tu as des hommes des fois, ils ont pas de conversation profonde, hein?
Mmh mh.
Ouais. Heu, ils se parlent pas des problèmes de leurs couples, heu, avec d'autres potes parce qu'ils ont honte, tu vois? C'est pas leur truc. Alors.
Ah ouais, non. Ouais ou alors i ouais, il s et du coup, ils vont juste fraiser sur la distraction en entre eux, jeux vidéo, te machin, faire un faire un du sport.
Voilà, moi je suis désolée, un pote juste pour un jeu vidéo, heu voilà quoi. Ouais, c'est pas c'est, waouh, tes conversations, elles sont trop fortes, hein, heu, waouh.
Mmh mh. <laughs> Mmh mh, mmh mh. Oh, je comprends direct.
Mmh mh.
Je comprends et c'est
Moi, tu vois? Par exemple, heu, mon collègue, je savais qu'il traversait des situations difficiles étant, heu, il voulait que sa sa chérie revienne mais elle, elle elle a pris ses valises, enfin, elle est partie et tout machin, il a 2 gosses, enfin sa vie est misérable, tu vois? Et en fait heu, lui lui, il me parlait beaucoup de ça et tout, parce qu'il il sait pas à qui parler. Tu vois?
Mmh mh. Mmh mh. OK. Mmh mh.
Et en fait, tout le monde dit: «Ouais, non, mais lui, c'est un séducteur» et tout, machin, et en fait, il me racontait dans sa vie, il a eu que 2 femmes.
D'accord.
Ouais, il a bientôt q il a bientôt 40 ans, il a eu que 2 femmes tu vois? Et c'est que les femmes avec qui il a eu des enfants. Tu vois? Et je lui ai dit: «En fait, vous connaissez pas sa vie. Vous parlez de de gens, vous pensez qu'ils sont comme ci comme ça, mais vous savez même pas leur vie». Tu vois? Ouais.
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. C'est ça. C'est un peu honteux, hein.
Ouais, et et il me dit: «Tu as vu l'étiquette qu'ils me collent les gens, tu vois?» je dis: «Bah ouais, mais après, heu, c'est que tu trainais avec les mauvaises personnes aussi». Tu vois?
Franchement. Mmh mh. C'est ça, c'est oui, exactement.
Parce que quelqu'un qui te respecte, ne te parle pas comme ça. Mmh. Il va pas te faire des fausses suppositions, tu vois?
Exactement. Mais oui, mais tu vois? C'est c'est ça, c'est là où moi je dis: «Tout aide à comprendre». Ces gens là qui peuvent autant parler sur lui et toi, sans savoir, sont les sont les gens qui ont, des valeurs très limités et c'est eux qui vont aller et dire même à t à ton responsable: «Mais non, elle est comme ci, elle est comme ça, heu, moi au moins, je suis ci et ça, et ça. Moi au moins, si tu me prends, je ferais ça, ça» tu vois? C'est horrible, c'est le genre à éviter.
Mmh mh. Beh, ouais. Mmh mh. Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Mmh. Mmh mh. Tu sais que j'ai j'ai j'ai même un manager qui a sorti un truc, heu, bizarre sur nous?
Ah bon?
Tu sais à un moment, heu, tu sais, je suis en train de bosser et tout, et en fait, il cherche que un mon collègue et heu, il dit et quelqu'un cherche mon collègue, et il dit: «Ah bah il est peut-être en train de de de fricoter avec, heu, avec moi». Tu vois?
Mmh mh. C'est Was my sense
Et en fait heu ce collègue là mais c'est trop malsain. Ce collègue là et beh, comme c'est le pote de l'autre, il est parti le voir, il a fait: «Eh, tu sais ce que j'ai ce qu'il a dit et tout machin, ce que j'ai entendu?» <chuckles> et en fait mon mon mon pote, collègue, il est revenu voir le il est venu me voir et il m'a cherché, il fait: «Eh, attends, viens, faut qu'on parle et tout» je fais: «OK, beh, il y a quoi, il y a un problème?» il fait: «Non mais là, c'est plus possible!» j'ai dit: «OK, il faut on va aller voir le manager.» je fais: «Pourquoi?» il me fait: «Je te raconte». Il m'a raconté, j'étais choquée, j'ai fait: «Non, mais lui il a sorti ça?» tu vois? On est parti voir le manager, il a nié les faits.
Mmh mh, ouais. Mmh mh. Roh, la vache. Mmh mh. Nié, carrément, ah ouais. Pas très brave.
Ouais, il a nié, il a dit: «Ouais mais bon, heu, tout le monde le pense et tout». J'ai fait: «Mais en fait, "tout le monde le pense", ça veut dire quoi est-ce que toi, tu le penses?» tu vois? À à vouloir créer des des des des trucs comme ça, tu vois?
Mmh mh. Ah, c'est horrible.
Il s'est senti trop mal, hein.
Tant mieux pour lui, tant mieux pour lui.
Bah, tant mieux pour lui. Bah aujourd'hui, heu, malheureusement, il est décédé, paix à son âme, mais, heu, ouais. Ouais, ouais.
Waouh! Oh peu oh ce ce twist, ce plot twist, que je passe j'étais pas prête.
Non, mais, heu, franchement, il était décédé là, cette année, alors que c'était il y a 2 ans, heu, qu'il m'a sorti ça, quoi, tu vois?
Pourquoi et? Un truc grave?
Heu, il a fait un AVC ou je sais pas quoi.
Ouais, hard core.
Mmh et pourtant, il était encore assez jeune hein, il était à peine à la retraite. Heu heu, tu sais? C'est un ancien militaire, il avait même pas il avait 60 ans, quoi.
OK, ouais, c'est chaud, c'est ma tu sais? Ce qui est marrant, c'est que quand on te dit 60 ans, tout le monde dira: «Oh, c'est j c'est c'est vieux, c'est vieux», si tu décèdes: «Oh c'est jeune, c'est jeune».
Mmh. Mmh. Mmh mh, mmh mh.
Mais, heu
Enfin, je veux dire jeune, pour les vieux, quoi. <laughs>
Oui, jeune p jeu jeune pour décéder même pas moi décédé.
Mmh. Heu, c'est ça, heu, non, je sais pas si c'est un retour de bâton, mais j'aurais jamais demandé ça quoi, tu vois?
C'est hard core. J'avoue. Waouh.
Mmh mh.